Heu, je voulais te partager un petit peu ma ma situation actuelle. Alors, en fait, hem, <clicks tongue> comment dire? Je me suis, heu, reconverti. J'ai changé totalement de domaine et heu, donc, c'était déjà un une grosse étape pour moi puisque j'avais des années d'expérience dans un domaine et puis, finalement, j'ai décidé de me lancer dans un nouveau domaine, heu, très technique. <chuckles> Mais, heu, c'est quelque chose qui m'intéressait depuis longtemps et heu, et du coup, je m'y suis lancé. J'ai même pu avoir une 1re expérience, heu, professionnelle là-dans. Heu, donc ça m'a b il y a une reconversion, on va dire, heu, d'1 an, puis, heu, une pti une petite expérience, heu, comme un stage, on va dire, heu, qui qui a eu qui a duré quelques mois. Donc, heu, c'était très bien. Ça m'a permis d'avoir, heu, une 1re expérience. <clicks tongue> Mais, je t'avoue que, bon, que ça vu que c'est un domaine très technique, heu heu, c'est de la programmation, tu vois? Tu as toujours un peu ce syndrome, heu, de l'imposteur qui est un peu là. Qui est, heu, en fait, la peur de de d'être, heu, là mais, s de pas être à la hauteur, heu, parce que les technologies avancent très vite, heu. On se retrouve entouré de personnes très très techniques et du coup, hem, <clicks tongue> parfois, ben, ça bloque un petit peu dans le sens où je me dis: «Là, j'ai eu cette 1re expérience professionnelle. C'était un stage, heu, qui est qui s'est terminé, donc, heu, qui a pas embauché directement sur un boulot. C'était pas forcément quelque chose qui était prévu, mais ça aurait pu le faire et heu, parce que, bon, il y a beaucoup de de raisons, hem, qui font que c'est pas toujours, i ils veulent pas forcément directement embaucher des débutants, débutants». Donc, heu, donc, du coup, <clicks tongue> heu, c'est un peu ce nouveau, i c'est un mélange un peu entre le fait d'être dans un nouveau domaine où j'apprends, heu, tous les jours et je considère que je suis évidemment encore débutant <smacks lips> et heu, le fait d'avoir eu ce stage qui s'est en général bien passé mais qui n'a pas quand même, heu, qui m'a pas quand même débouché sur un 1er travail, pas encore. Qui fait que, en fait, j'ai toujours cette petite «SIC: ptite» peur, heu, tu vois, d'échouer et heu, comment je la gère? Ben, je la gère un petit peu, heu, parce que j'ai d'autres activités à côté donc en faisant d'autres activités et en fait, je sens que je me lance pas à 100 % dans ce domaine-là par par peur d'être pas là, être, pas être à la hauteur et tout. Heu, donc, heu, c'est un peu un petit blocage que j'ai. Alors que je pense que je devrais peut-être avoir plus confiance en moi, me dire que mais, voilà, c'est une petite peur de l'échec, on va dire, que que que j'ai, heu, toujours, heu, ancrée.
Mmh mh. D'accord. Mmh mh. D'accord. Mmh mh. D'accord. Mmh mh. Mmh. D'accord. Ouais. Mmh mh. Ouais. D'accord. Mmh. D'accord. Alors, je comprends, heu, tout à fait, hein, heu, ta ta peur de l'échec surtout, heu, quand on se reconvertit. Ça peut faire peur au début et heu, et on v on va avoir peur de se lancer, surtout quand tu me dis que ça faisait plusieurs années que tu étais dans un domaine que tu que tu maîtrisais. Donc, là, passer à à quelque chose de totalement différent, bah, c c c'est un c'est un petit peu l'inconnu. Mais, heu, dans dans cette peur de l'échec, c'est c'est quoi qui, en fait, qui te qui t'effraye le plus? C'est de pas réussir à complètement concrétiser ta reconversion ou de d'avoir des erreurs, heu, dans dans ce que tu vas entreprendre?
Ouais. Exact. Exactement. Alors, bah, il y a un mélange de plusieurs choses. Déjà oui, ben, le fait de se dire que le marché de l'emploi pour des débutants dans ce domaine là, il est beaucoup plus compliqué qu'il y a plusieurs années en arrière, où ça embauché très facilement des débutants. Aujourd'hui, bah, avec l'IA, avec beaucoup de facteurs qu'il y a, extérieurs, heu, et bah, les débutants au final, ils peuvent être facilement remplacés donc, heu, ils cherchent directement des profils qui sont plus avancés et puis, heu, bon, quand on débute, du coup <chuckles> c'est plus compliqué d'avoir des opportunités. Donc il y a ce côté-là que tu m'as mentionné, de de pas concrétiser cette, heu, reconversion dans un un travail heu concret dans ce domaine-là, déjà. Et il y a une 2ème, heu, un 2ème, quand même il faut le dire, qui est un petit peu, heu, la peur de décevoir un peu mon entourage, qui ont beaucoup d'espoir en moi, qui disent que je peux le faire, que que. Tu vois, c'est un petit peu ce côté-là, heu, j'ai toujours un entourage qui est qui est exceptionnel, qui est toujours, heu, heu, qui me mmh, qui mmh, a une autre estime de moi, qui me qui qui qui va toujours me motiver. Et puis, heu, qui est persuadé que que j'aurais toujours du succès, puisque j'ai eu du succès professionnel jusqu'à maintenant, dans mon autre domaine. Donc, hem, tu vois, c'est un peu cette pression, heu, d cette double pression, on va dire, que je me mets et qui, heu, qui fait que, bah, ça me bloque carrément, heu, pour me lancer à 100 % là-dedans quoi.
Mmh. Ouais. Mmh. Mmh mh. D'accord. Mmh. Mmh. Oui. D'accord. Alors oui, effectivement, je j je comprends en plus si, heu, si tu es très entouré, que tu puisses avoir peur de de décevoir les gens mais bon tu me dis que, heu, ils sont là pour toi et qu'ils ont confiance en toi donc je je pense pas que, eux voient ta situation comme un potentiel échec, parce que si tu t'en es toujours tiré jusque-là, dans tout ce que tu as fait, il y a aucune raison pour que tu n'y arrives pas, heu, heu, maintenant. Ensuite tu as mentionné l'IA. Alors c'est vrai qu'on la voit, heu, beaucoup apparaître, heu, c ces derniers temps, sauf qu'il y a quand même certains domaines où elle pourra, heu, jamais, heu, remplacer, heu, l'humain. La programmation, elle a quand même des limites, heu, dans ce dans ce domaine-là, puisqu'il y a des choses que qu que qui vont être automatisées mais que, heu, elle pourra pas faire à la place, heu, à la place de l'homme. Est-ce que c'est c'est du codage que tu fais, brut?
Ouais. Mmh mh. C'est vrai. C'est vrai. Tout à fait, ouais, c'est de la programmation, heu, heu, donc, heu, ouais, bah, effectivement hein, tu as totalement raison. En fait, heu, l'IA elle peut remplacer des tâches de base, de la programmation de base, même en il y a encore des erreurs aujourd'hui, hein, c'est pas encore parfait. Mais, heu, tout ce qui est, heu, la gestion d'infrastructures, hem, plus grandes ou même gestion d'équipe tout ça évidemment s il faut des humains et ça c'est pas près de de mmh, de de changer, pour le moment en tout cas et puis même si un projet, heu, une entreprise a besoin de de développement d'un site web, d'une application ou autre, elles vont vouloir avoir des humains et donc t embaucher des des personnes humaines. Donc pour ça, il y a pas de souci. Mais c'est vrai, quand on démarre, ben, au tout début en tant que débutant, c'est toujours plus, heu, plus compliqué quoi en tout cas de faire les 1ers pas, heu, heu, dans le domaine-là.
Ouais. Mmh mh. Oui. Oui. Alors, heu, quand tu as débuté, tu m'as dit que tu avais fait un stage, heu, qui s'était, heu, apparemment, heu, bien passé. Qui n'a pas abouti à un emploi derrière, mais, hem, c'est vrai que souvent les stages, heu, on on on s'attend à ce qu'il y ait quelque chose derrière, mais on n'a jamais vraiment de promesses, parce que ça dépend toujours du besoin des des entreprises. Mais est-ce que, suite à ce stage, tu as pu peut-être, heu, heu, avoir des contacts, d'entreprises ou de personnes, qui seraient éventuellement intéressées par, heu, heu, bah, soit la recherche de de de développeurs ou qui pourraient connaître d'autres, heu d'autres, heu, structures qui seraient en recherche de développeurs, même, heu, débutants?
Mmh mh. C'est ça. Ouais, bah en fait, heu, oui, j'ai eu de pas mal de contacts intéressants. J'ai même en dans mon entourage, heu, des personnes qui sont développeurs et qui ont aussi qui sont aussi des contacts, heu, importants. Mais tu vois, en fait, j'ai un blocage personnel, en fait, qui est, un peu, mental, qui me dit: «Heu, je suis pas encore à la hauteur. Je suis pas encore, heu, techniquement je suis débutant donc, heu, j'ai p» alors c'est très bête, hein, mais je me dis presque, j'ai pas envie d'utiliser ces contacts et puis de décevoir derrière. C'est-à-dire, qu'être recommandé et derrière, heu, que je sois pas à la hauteur, c'est peut-être des, vraiment, des des blocages mentales que j'ai, qui sont faux. Parce que, peut-être, que je ferais je pourrais faire un bon travail, heu heu, mais, heu, mais ils sont là. <chuckles> Donc, heu, c'est des c'est des petites peurs d'échouer, en fait, heu, qui sont, hem que je devrais surpasser, qui font que j'ai, un peu, une stratégie d'évitement où, heu, je me focalise sur d'autres activités, en attendant, qui sont pas exactement de la programmation avec, heu, quand même, un petit peu de programmation mais pas à 100 % et du coup, hem, voilà je fais un peu, heu, de la procrastination <chuckles> pour éviter, heu, pour éviter ça. Mais bon, s il faudra que je fasse le pas, évidemment, heu, à un moment quoi.
Mmh. D'accord. Mmh. Oui. Mmh. D'accord. Alors après, heu, effectivement, je j'en j'entends, heu, tout à fait que tu aies une crainte par rapport au fait de de commencer, mais, hem, les faut que tu te dises enfin, que tu essayes de de te dire que les gens vont avoir une indulgence, justement, parce qu'ils savent que tu es débutant. Donc ils vont pas attendre de toi que, heu, tu maîtrises, heu, tout parfaitement, tout de suite. Surtout que dans ce domaine-là, personne ne peut tout maîtriser, tout de suite. Parce que, comme tu le disais, ça change tout le temps, heu, on a toujours une nouvelle manière de coder, heu. Maintenant, en plus, il il y a plein de choses différentes, il y a le il y a le no code, il y a les les choses qui sont semi automatisées, donc, heu, ça bouge tout le temps. Donc, hem, j je pense que tu es un peu dur envers toi-même, parce que, heu, ton stage s'est bien passé, tu as eu le courage de faire, heu, cette reconversion, c'est déjà énorme. Hem, tu te mets, peut-être, des des barrières, effectivement, heu, mentales. Donc pour essayer de de le de les surpasser, est-ce que tu as déjà essayé, par exemple, de, heu, bah, de contacter des gens en en freelance, qui pourraient être intéressés, heu, tu sais, heu, par, heu, bah, des un p des personnes qui leur développent un site internet? Heu, pas forcément, heu, ultra poussé, parce qu'eux ils auraient, peut-être, pas trop de connaissances mais qui, toi, pourrait te permettre, bah, de de travailler, heu, s sur, heu sur, heu, s sur ce que bah, sur ton domaine. Sur c sur ce que tu as déjà fait, te faire gagner en confiance et puis, heu, élargir, peut-être, tes tes enfin, tes, hem, comment dire? Pas tes connaissances mais tes contacts pour, après, heu, pouvoir, heu, travailler avec plus de personnes.
Ouais. Mmh. C'est vrai. Exact. Mmh mh. Mmh mh. Alors, pour f le coup, j'ai aucune excuse. Parce que <chuckles> j'ai les contacts. J'ai des personnes même qui, heu, qui m'ont en haute estime et qui m'ont même proposé de travailler avec eux et cetera. Qui me de me recommander. J'ai tous les éléments en main pour pouvoir me lancer. Mais c'est moi qui ai un blocage en fait, heu, qui me dit: «Non, moi, heu, je, heu», je procrastine de coup, en faisant d'autres activités, parce que je me dis, je veux être vraiment, je en faisant d'autres formations aussi. Pour me perfectionner de mon côté pour, heu, pratiquer le code de mon côté, heu, vraiment. Je procrastine en me disant: «Non, non, il faut d'abord que je sois vraiment au top du top et à partir de là, je pourrais, peut-être, accepter une recommandation ou autre» et heu, pour ne pas décevoir derrière. Alors, peut-être, qu'il y a t une une question de confiance en soi, d'estime de soi, peut-être, je sais pas ou, peut-être, aussi le le le stage, heu, il y avait, quand même, peut-être, au fond, un petit espoir que ça se concrétise en m en travail, alors que c'était pas forcément le l'objectif, hein. Mais, heu, il y a un mélange de beaucoup de choses qui font, heu, que <chuckles> que je suis un peu dans dans ce blocage là. Mais en termes de contact et tout, je je je dirais que j'ai aucune excuse parce que j'ai tous les <chuckles> j'ai tous les contacts qu'il faut et tous les toutes les conditions pour, heu, pour me permettre de de, hem, de faire ce basculement, quoi.
<chuckles> D'accord. Mmh. D'accord. D'accord. D'accord. Ouais. Mmh. D'accord. Non, mais ce blocage il est il est normal. Alors ce que tu pourrais essayer de de faire, c'est de, par exemple, de contacter, heu, dans dans dans ton réseau, de contacter quelqu'un, où tu sais que, heu, bah, peut-être, que ça te fera un petit peu moins peur qui s qui a plus l'habitude de travailler avec des débutants ou, peut-être, que tu connais un peu plus, pour lui d pour lui exposer justement ton problème, que tu es débutant, mais que tu as envie de travailler. Heu, avancer aussi sur le fait que ton stage, bah, en fait, il s'est très bien passé, donc le prendre comme exemple. Et essayer, voilà, de contacter, au moins, une personne. Tu vois comment ça se passe, peut-être, que ça sera, heu, une petite mission comme ça, mais déjà, ça pourra te permettre de voir autre chose. D'aller à de l'avant et de te prouver que tu es capable de faire les choses. Parce que là, je pense que, vraiment, avec tout ce que tu es capable de faire, hem, cette reconversion, le fait de te de de savoir que tu es un peu perfectionniste, c'est c'est très, très bon signe. Là, essaye juste de d'en fait, de te dire: «Je vais y aller, heu, je contacte au moins une personne, je vois comment ça se passe» et en plus, tu as des gens qui sont derrière toi pour t'encourager donc, vraiment, il y a aucune, heu, aucune raison pour que tu échoues. Moi je j'y crois à 100 %, en tout cas.
Ouais. Mmh mh. Bien sûr. <chuckles> Un peu trop. <chuckles> <chuckles> Bah, merci beaucoup pour cet encouragement. J'ai une personne en tête donc je pense que je vais mettre en application ton conseil et puis, heu, bah, merci beaucoup pour ce ce soutien.
Mmh. Mais de rien.